عايزاك تقول لي كده لو في تجربة فشل يعني كنت مرّيت بيها آآ، ممكن تكون أثّرِت إزاي على طموحك؟
والله بُصي يعني ب صراحةً ي كده أنا مرّيت بفشل كتير أوي في حياتي، عارفة اللي هو بداية من ال من الثانويّة، مرورًا بالجامعة، مرورًا بقى بالشغل بعد الجامعة، حرفيًا يعني، آه.
يا خبر! <chuckles> كتير يعني؟ <chuckles> آه.
كتير أوي، فوق ما تتخيّلي بجد، بس يعني أكتر أكتر فترة يعني فشلت فيها كانت بعد التخرُّج، أنا بعد التخرّج أصلًا اشتغلت حاجات كتير، ماشي أنا حبّيت إن أنا آآ، هالِم خِبرة، وحبّيت إن أنا إيه، أشتغل في كذا حاجة عشان عايز عارف اللي هو ليّا شغف من ناحية الشغلانة دي، هيقول لِك مثلًا يعني أقول لِك مثلًا، كان ليّا شغف مثلًا ناحية إيه، ناحية مثلًا المطبخ، اشتغلت فيه حَبّة، كان ليّا شغف ناحية الcall center، وإن أنا آخد خِبرة في الcall center ده عشان أنا كان عندي حاجة في دماغي كده إن أنا عايز أتعلم لُغة وأنزل call center باللغة، بس عشان طبعًا عمد أعد أعدّي آه أعدّي على الschool center أبو لُغة لازم أعّدي على العربي العادي، إن أنا آخد خِبرة مِنّه فقُلت أنزله، تمام كده؟ بس يعني اللي حصل بقى بعدها، إن أنا نزلت في شركة، هي ما كانتش شركة، يعني ما كنتش نازل كشركة يعني عارفة اللي هو أساسي في الشركة كنت نازل إيه، من بَرّه الشركة كده مجرّد بالضبط، حاجة بزي آه، بالضبط، بالضبط، training كده لمُدّة 6 شهور، وأنا عارف إن هي مُدّة كبيرة، م بجد والله حاجة كانت غريبة أوي وقتها 6 شهور وكده، بس قُلت ما فيش مشكلة، آه، آآ، فالمهم أنا نزلت، تمام؟ آآ، 6 شهور بس كنت باخد مُرتّب يعني بجد أنا كنت باخد مرتب حلو يمكن يمكن المرتّب بتاع ال6 شهور ده كان أعلى من المرتّب بتاع ال بتاع اسمه إيه ده؟ بتاع الأساسي، آه، لإن أنا كنت بانزل ال6 شهور كنت باتحاسب اليوم بيومه عارفة اللي هو يوم بيومه ما كنتش بانزل بقى
طَب احكِ لي بقى آه، إيه بقى إمم. تمام. إمم. تمام. اهم. إمم. طبعًا، إمم. إمم. training مثلًا؟ آه، اهم، إمم. تمام. كتير آه، آه، اهم. تمام. الأساسي. إمم. تمام، آه، يعني م ما فيش ضرايب بقى، ما فيش استقطاعات، ما فيش الحاجات دي، فأكيد يعني كان المرتب أكتر، إمم.
بالضبط. بالضبط كده، بالضبط، فحرفيًا ما كانش في أي حاجة بعد كده بعد 6 شهور ما عدّوا، آآ، نزلت في الشركة نزلت شهر 1، <tsk> حرفيًا آآ، بعد امّا سِبت بعد ما نزلت في الشركة حصل مشاكل بيني وبين مديري ومشيت. وقتها في اللحظة دي قعدت من الشغل حرفيًا من بعدها شوف أنا قعدت 6 شهور وشهر يعني 7 شهور، قعدت من الشغل 5 شهور بالضبط كده قاعد في البيت ما باشتغلش. حسيت ما هاقول لِك بقى.
إمم. امم. تمام. آه. إمم. ياه! ليه كده طيب؟ أنت م المفروض إن أنت كان عندك في الوقت ده خلاص اكتسبت خبرة في المجال ده، وكان ممكن تشوف شركة تانية، عملت ليه عمل حصل كده؟
بالضبط.
إمم.
هاقول لِك بقى إيه اللي حصل، اللي حصل إن أنا بصّيت لنفسي في خلال ال7 شهور، أنا حسّيت إن أنا مَر عليَّ 7 شهور ما حسّيتش بولا يوم فيهم في حياتي، لدرجة إن أنا بصّيت على الفلوس اللي معايا، الفلوس اللي أنا حوّشتها، لقيت إن أنا حرفيًا ما حوّشتش حاجة كلّ اللي أنا حوشته نزلت صرفته، جبت حرفيًا جبت زَي ما تقولي تليفون، كان عندي تليفون، بس الصراحة التليفون كان لازم أغيّره، لإن أنا كنت في شغلي كنت محتاج تليفون جديد كده كده، لازم تليفون جديد لإن تليفوني القديم كانت بطّاريته بايظة حبتين. فجبت تليفون. بالضبط، جبت تليفون آه ،والله بذّرت جامد، حرفيًا بذّرت جامد أنا صرفت على التليفون ده لوحده 15.000 جنيه، يعني صباح الفل، عارفة اللي هو كان في إيدي إن أنا أجيب حاجة مستعملة أو أجيب حاجة مثلًا تمشّي تمشّي الحال مثلًا ب7، 8.000 جنيه، لأ أنا قُلت هاجيب الغالي أحسن لي، هو بصراحة فادني التليفون برضه، رُحت جبت Power bank و جِبت هدوم.
إمم. امم. آه. آه. دي مشكلة بقى. تبذير بقى، بذّرت كتير <laughs> عملت آه. إمم. يا خبر! إمم. آه، اهم. تمام. أكيد طبعًا، بس يعني أنت آآ، آه يعني أنت بقى صرفت وكنت بتفتكر إن أنت هتلاقي شغل بسرعة، فأنت اتصدمت إن أنت كلّ الفلوس اللي معاك خلاص راحت، و وأنت لسّه ما لقيتش شغل.
كنت مفتكر هاقول لِك السبب، كنت فاكر إن أنا لمّا أنزل أساسي في الشركة، مرتبّي هيكون أعلى، زي ما قُلت لِك أنا لمّا س لمّا المرتب كان ال ال اللي هو 6 شهور التدريب كان أعلى من المرتب الأساسي، فأنا كنت فاكر الأساسي بقى هيكون أعلى، اتضح إن هو العكس، بالعكس يعني، لأن أنا اللي عرفته إن ال6 شهور دُول ولا كانوا تدريب ولا حاجة، ده كان مجرد بس إن أنا كده على واجهة كده يعني حرفيًا عارفة اللي هو أقول لِك، شُفتِ لمّا محل يأجّر واحد كده، يدّي له مثلًا 50 جنيه ويقول له خُد المنشورات دي وزّعها لي؟
آه. كان أعلى من ال اهم. امم. بالضبط. بالضبط. أيوه مش أساسي يعني كنت آه، مش أساسي، امم.
حاجة زي كده، أنا كنت زي كده في الش للشركة. ما كنتش أساسي أصلًا في الشركة، بالضبط. فكان مُرتّبِي كان أعلى شوية، كان اللي هو بيدّوني شوية بالنسبة لي، فأنا حرفيًا بقى إيه ادّيت المُرتّب
بيبقى زي إغراءات كده لل للخريجين الجداد وبيح بيحطّوهم كواجهة فعلًا، وبعد كده خلاص بعد الفترة دي ما بتنتهي ب خلاص. امم.
بالضبط. بالضبط كده، وده كان سبب من الأساس إن أنا أسيب الشركة أصلًا المرتب كان قليل، والطلبات اللي زادت عليَّ يعني ما ت ما تستحقش المرتب، فاهماني؟ فسِبت الشركة يعني. فالفكرة بقى إن أنا لما بصّيت لحياتي كده، أنا 7 شهور مرّوا في حياتي، ما حسيتش بولا يوم فيهم، أنا كنت بانزل كل يوم طبعًا أنا هنا إيه خلّي بالِك أنا مش أساسي على الشركة، فكنت بانزل باخد اليوم بيومه، فمعنى كده إن أنا كنت بانزل أيام إيه؟ الإجازات. عشان أزوّد الفلوس. لقيت إن أنا كنت باجري على الفاضي. رُحت أخدت الفلوس صرفتهم فصرفتهم فرتكتهم وما حو ما حوشتش منهم حاجة. حسيت بقى إن أنا كنت غلط. وقتها بقى حسيت إن أنا كنت غلط وحسيت إن أنا يعني إيه
إمم. إمم. طبعًا. أيوه. بالضبط. اهم. أيوه. إمم. آه، يعني حسيت بإحباط بقى في الفترة دي؟
جامد، جامد، حاس باقُول لِك إن أنا حسّيت باحباط لدرجة فعلًا إن أنا يعني عارفة اللي هو 5 شهور قاعد في البيت، أنا ما ما دوّرتش حتّى، ما دوّرتش، وعارف إن ده كان غلط. أنا كانت هِنا بداية ال5 شهور ده كانت مشكلة دي كانت بداية الفشل أصلًا، يعني أنتِ متخيلة كانت دي بداية التجربة نفسها.
آه. ما اهم. طَب أ آه، بداية الفشل. بس آه، بس دي بقى كانت أ أ أنت إزاي تع اتعلمت بقى إيه من التجربة دي؟ أكيد دي علمتك حاجة مهمة جدًا. إنك آه، آه، إن
علمتني حاجات كتير، علمتني إن أنا أول حاجة ما أصرفش قرشي. ما ه بصراحة يعني. آآ، هاقول لِك حاجة دلوقتي مثلًا، لو هنبُصّ لقدّام ودلوقتي، أنا الحمد لله دلوقتي مثلًا حرفيًا، حرفيًا ما بقاش في دماغي أي حاجة من الرفاهيات دي بالنسبة لي خالص. يعني الأول أنا كنت مثلًا لو هتبُصّ لها مثلًا النسبة بتاعة الترتيب، كنت هاقول لِك إيه مثلًا ب حرفيًا بجد 60% رفاهيات، 20% أساسيات و30% تحويش، والّا لأ كمان، ده 20% تحويش، و20% أساسيات، و60% رفاهيات.
بالضبط. إمم. بالضبط. ياه! أت آه، يعني <chuckles> فعلًا يعني آه، رقم غريب فعلًا. طَب إيه اللي حصل بقى يعني، إيه اللي حصل بقى بعد كده، عملت إيه؟ آآ، حاولت تدوّر بقى على شغل تاني؟
مُتخيلة الرقم؟! فكان رقم كبير بالنسبة لي. اللي حصل إن هي آه، بالضبط. اللي حصل بقى إن التجربة دي أثّرت على طموحي جامد أوي بجد، أثّرت على طموحي، آمم، بصّيت لنفسي كده قُلت أنا طموحي كان إيه؟ أنا طموحي كان إيه؟ أنا كنت متخرج من الكلية ليه؟ أنا جِبت تقدير في الكلية ليه وتعبت في الك وتعبت في الكلية ليه، وجِبت تقدير ليه، و كل ده عشان إيه؟ بالضبط. ف ما أنا هاقول لِك بقى بالضبط ده بقى كان هي الفكرة هنا بقى. كل ده كان ليه؟
امم. طبعًا. ده ده تفكير الإحباط، ده تفكير الإحباط. <chuckles> آه يعني آه، بس بس يعني أنا متوقعة بعد كده هيبقى في نجاح كتير، يعني أكيد هيبقى في آآ، تفكير منطقي، و وتعليم بقى من ال يعني من التجربة دي، وأكيد بقى هتحكي لي دلوقتي حاجة جميلة.
آه بالضبط، ما ده اللي جاي لِك فيه بقى. آه بالضبط كده. فده اللي حصل، ده اللي حصل معايا والفكرة كده إن أنا قعدت بقى في دوامة وما كنتش فاهم، ماشي، هاقول لِك بقى حاجة، هنا اللحظة هنا دي، اللحظة دي اللي أنا سِبت فيها الشغل والكلام ده كله، كانت هي دي اللحظة بقى اللي أنا قعدت اتكلمت وقعدت فكرت في نفْسي، طَب ليه كل اللي أنا عملته ده، أنا كنت باجري على إيه، هنا بقى فُقت، عايز أقول لِك لقيت إن أنا كان إن أنا أسيب الشغل ده كان سبب كبير، لإن كان فيه واحد من أصدقائي كنت زَي ما تقولي إيه، كان فيه 2 هو كان واحد من أصدقائي م كان زَي ما تقولي مقطَّع معاه أو مخصَّم معاه ما كانش فيه كلام ما بيننا، ويعني كان السبب برضو الشغل إن أنا ما كنتش باعرف إن أنا أقعد معاه وكده، فحرفيًا ما كانش بن علاقتنا ما كانتش قوية زَي الأول يعني، كان علاقتنا قوية جدًا الأول وبعد كده قلّت بسبب الشغل وكده، حتى شوفي الشغل نفْسه خدني من مين، من صحابي نفْسهم، يعني أنا م معرفتي نفْسها، ما بقيتش باشوفهم، ما بقيتش باعرف أقعد معاهم. فاللي حصل زَي ما قلت لِك إن أنا نزلت قعدت معاه آآ، اتكلمت وبتاع ونزلنا قعدنا مع بعض. اتأكدت إن أنا سِبت الشغل، عشان ده كان أساس إن هو يشوف لي طموح في حتّة تانية بقى. قعدنا اتكلمنا وبتاع، فقلت له إيه، فبافكره، فباقول له ده أنا حصل 1 2 3 وأنا بافكر في كذا، كذا، كذا، وشكلي هانزل في المهنة بتاعتي اللي كانت أساس اللي أنا تعبت عشانها في الكُلِّية عشان أشتغلها، اللي هي مهنة اللي هي تخصصي الأصلي، لقيته بيشجعني، ولقيته بيقول لي: "ماشي انزل وبتاع وكده، وأنا ليَّ عند ليَّ ليك فرصة حلوة." قلت له: "فرصة إيه؟" قال لي: "لو أنت باصص للشغل بتاعك، إن هو مثلًا مش فرصة يعني أنت دلوقتي أنت بتحاول تجمع بين إيه؟" قال لي كده، أن قال لي: "أنت طموحك إيه دلوقتي؟" قُلت له: "والله أنا طموحي إن أنا أ أ أوفّق حالي في الشغل بتاعي وأجيب منه فلوس، بس في الأساس إن أنا أصلًا ده شغفي وده طموحي، فعايز أوصَل له." ومش عيب إن الواحد يكون طموحه برضو الفلوس، بس أنا ما كانش طموحي أوي الفلوس وقتها، أنا كان طموحي إن أنا أعمل لنفْسي اسم وأعمل لنفْسي حاجة، يعني زي ما تقولي إيه، حد يفتكرني بيها، عشان كده أنا من ضِمْن برضو طموحاتي إن أنا أشتغل في المهنة بتاعتي وأكون دكتور في الجامعة. <tsk> تمام؟
آه. آه. آه. إمم. آه. إمم. إمم. إمم. صحابك. إمم. أكيد. إمم. طبعًا. تخصصك الأصلي. إمم. إمم. بالضبط. بالضبط. طبعًا. أكيد عايز تدخل كنت عايز تدخل ال السِلك الجامعي ده، آه.
بالضبط. بالضبط. وده كان كلام على فكرة خلّي بالِك ده من كلام من قريِّب حبتين يعني مش من بعيد أوي، يعني أنا س آآ، حتّة السِلك الجامعي دي أنا هاقدِّم فيها خلاص، يعني دي خطوة يعني أنا باقول لِك هاقدِّمها، بس الفكرة إن أنا ما لحقتش آخر مرّة آه، ما لحقتش آخر مرّة عشان الterm يعني بدأ، فما لحقتش إن أنا أقدِّم، فأنا هاقدِّم في الterm الجاي يعني بإذن الله في الحاجة في الخطوة دي يعني. حاجة ناوي عليها.
إمم. اهم. تمام. آآ، طموح، ما هو آه. كويس جدًا، جدًا، يعني أنت ت تخطيت أنا كنت متأكدة إنك هتتخطى الفشل اللي هو الأولاني ده، لأن هو مش فشل هو تجربة ي هو هي تعتبر تجربة و وعلمتك طبعًا أكيد. آه.
بالضبط. بالضبط. اتعلمت منها جامد أوي. فلقيته بيقول لي كده، ولقيته بيقول لي: "طَب أنت دلوقتي أنت أنت دلوقتي أنت عندك شقتك وعندك هتحاول تجهِّزها وبتاع وكده، ويعني معاك يعني معاك برضو معاك حاجة كويسة." أنا المشكلة برضو من ضِمْن الحاجات اللي أنا جِبتها بالفلوس بصراحة من الشغل نفْسه ما أكدبش عليكِ، رُحت جِبت lap حرفيًا يعني تقريبًا أقول لِك إيه بس، بتَمَن جهاز بتَمَن ج بتَمَن جهاز كهربائي حرفيًا والّا جهازين كهربائي، يعني حاجة حاجة عالية أوي، كنت ممكن رُحت جبت بيها الlap، بس الصراحة برضو فادني في حاجة في أجزاء معينة في شغلي وكده ف
امم. تمام. آه. آه. كنت هاقول لك إن هو حاجة مهمة جدًا وضرورية ليك جدًا، ويمكن يعني أنت حصَل لك ده علشان تجيب الحاجات اللي هي هتطوّرك فيما بعد.
ما بالضبط. ما أنا هاقول لِك بقى، شُفتِ شُفتِ بقى الت شُفتِ الترتيب نَفْسه هاقول لِك بقى الترتيب، أنا كده كده جِبت الlap بس عارفة الل اللي ضايقني وقتها إن أنا جِبت الlap وأنا عَندي lap أصلًا، فاهماني؟ كنت ممكن أضبّط أموري بالlap القديم بس يعني ما فيش مشكلة فيها برضو، فهو قال لي فهو بدأ يقول لي: "طَب ما أنت كنت بدل ما تصرف كذا" قُلت له: "الحمد لله ما عنديش مشكلة في حاجة." فلقيته بيقول لي: "طَب أنت طموحك إن أنت عايز فلوس وفي نَفْس الوقت عايز تعمل لنَفْسك اسم، صح كده؟" قال لي: "آه" قُلت له "خل" قال لي: "خلاص أنت ب كده كده هتنزِل في المهنة بتاعتك، صح؟" قُلت له: "آه، أنا هانزِل في المهنة بتاعتي"، قال لي: "بس أنت مهنتك هتدَّخل لك كام؟" قُلت له: "لأ مش هتدخّل لي فلوس خالص"، قُلت له: "أنا هاخد وقت أصلًا، ده أنا بالعكس ده أنا اللي في الأول كده هاصرِف عليها قبل ما هي تصرِف عليّا" حرفيًا يعني، بمعنى الكلمة كده. ف فقال لي: "ماشي"، قال لي: "خلاص"، قال لي: "ما دام على الطموح فأنت كده حققت الطموح وفي نَفْس الوق حققت قصدي ال المهنة والشغف والحاجة اللي أنت عايز تخُشها هتخُشها"، قال لي: "ناقصك الفلوس، صح؟" قُلت له: "آه"، قال لي: "خلاص أنا جايب لك شغل على النت تقدَر تشتغله وتجيب مِنُه فلوس."، ففعلًا ده اللي حصل. جاب لي شغل وعايز أقول لِك كان أفضل بكتير بالنسبة لي يعني حتى لو هو بيدخَّل لي دَخْل قليل بس بالنسبة لي فلوس كويسة يمكن أحسن من المرتب اللي أنا كنت باخده في الشركة، آمم، وحسيت إن أنا نجحت فيه بقيت بقيت باقدَر إن أنا أوفّر بين شغلي بانزله الصبح وبارجَع بالليل أقعد أشتغل حبتين كده والّا حاجة أعمل لي وهكذا أرُوح تاني يوم الشغل وهكذا.
إمم. آه. مش مشكلة. إمم. مش مشكلة. اهم. إمم. إمم. آه. آه. وبعدين؟ إمم. إمم. تمام. حلو جدًا. إمم. تمام. تمام. إمم. حلو أوي. إمم. أ يعني الدنيا مشيت يعني أحسن طلا من الأول كمان، لا حد بيتحكم فيك أنت حُر نفْسك، ما حدش بيتدخّل في في حاجة ولو أو لا يقول لك: "الوقت، أنت فين؟ رُحت فين؟ جيت منين؟ ما جيتش النهارده."، فطبعًا دي كانت حاجة بالنسبة لك حلوة جدًا.
بكتي بكتير وب في نفس الوقت بقيت بالاقي نَفْسي لأهلي بالاقي وقت لأهلي، وبالاقي وقت لأصحابي، وبالاقي وقت لكل حاجة أنا عايز أعملها، ليه؟ أنا شغال باجيب فلوس، وفي نفس الوقت أنا شغال حاجة أنا حاببها، وفي نفس الوقت يعني ربنا يكرم أعمل حاجة لنَفْسي بس اللي اتعلمت من كل ده حاجة واحدة بس، إن أنا ما بع ما بارميش فلوسي، ما أرميش فلوسي. يعني أنا أي فلوس بتيجي لي مثلًا بدل ما أروح أرميها على الرفاهيات بالضبط، بقى بالنسبة لي التقسيمة بتاعتي بقت ماشية إزاي؟ شُفتِ التقسيمة اللي أنا قُلتها لِك؟ التقسيمة دلوقتي بقت ماشية إزاي بقى؟ بقت ماشية بالنسبة لي 60% تحويش، لو أنا حاجة هارميها، ماشي؟ آآ، 30% أساسيات، و10% أو كمان لأ مش هاقول لِك تحويش 60% بصراحة، لأ أنا هاتكلّم على الأساسيات أكتر، يعني أنتِ ممكن تلاقي الأساسيات مثلًا في حدود 40، 50 كده، وال وال حرفيًا الرفاهيات ما تكمّلش ال10%، والباقي كّله لل للتحويش، أي حاجة بتتبقى باحوّشها ب
إمم. بالضبط، آه. أيوه. آه أ أ تحافظ تحافظ على الفلوس، آه. أيوه. اهم. آه. امم. تمام. تمام. لأ طبعًا يعني الفشل ده أو التجربة دي أثّرت على طريقة تفكيرك كمان. يعني غيّرت فيك خالص، غيّرت فيك حاجات كتير، وخلّت آه، وخلّت عندك أهداف كده واضحة كده ومُحدَّدَة، بدل ما كنت مُشَتَّت ومش عارف تعمل إيه. امم.
غيّرِت غيّرِت وجهة نظري للنجاح. بالضبط اتأكدت اتأكدت إن أنا طول ما أنا باجري ورا فلوس، ما عمري ما هاوصل لحاجة. <tsk> الفلوس بتروح وتيجي، بس الاستثمار في النَفْس ده أهم حاجة إن أنا أستثمر في نَفْسي، أستثمر أ أي حاجة تيجي لي بجد أستثمرها في نَفْسي، فلما بُصّي لما آه.
بالضبط. إمم، بالضبط. أكيد، أكيد. واتعلمت اتعلمت كمان حاجة عن نَفْسك أهو. <chuckles> امم.
بالضبط، ولما بصّيت بقى آه بالضبط كده، ولمّا بصّيت للمبدأ بقى من البداية خالص، لقيت إن كل ده كان مُقدَّر، كان مُقدَّر إن أنا أسيب شغلي عشان صاحبي يقعد معايا، يرشدني للحتة دي، أنزل شغلي، أفكّر، أغيّر طموحاتي، كل ده عشان إيه؟ عشان قعدة بس مع نفسي، إن أنا قعدت مع نفسي كده في خلال 5 شهور. آه، ماشي أنا اتضايقت على 5 شهور، بس ما باند ما بقيتش باقول لو، لو كنت نزلت الشغل ما باقولش كده، لأن أنا عارف إن أنا لو كنت نزلت شغل في ال5 شهور كنت هافضل بنَفْس تفكيري، عارف إن لو أنا سِبت الشركة كنت هانزل في شركة شبهها، وهافضل ألِفّ من شركة للتانية، للتالتة، للرابعة، ولا هاوصل لحاجة، وهافضل زي ما أنا، عارفة اللي هو و شاب متخرّج، وممكن أوصل لسن ال30 ما ك بو ما ما ح ما ما أعرفش حتى أعمل شقّتي ولا أعرف أعمل أي حاجة. دلوقتي بالعكس، دلوقتي بقيت قادر إن أنا أصرف، بقيت قادر إن أنا عارفة اللي هو يعني أكوّن حاجة لنَفْسي بجد، بقيت عامل إن أنا أعمل حاجة لنَفْسي مش مش التشتت اللي أنا فيه.
إمم. صح. إمم. آه. بالضبط. بالضبط كده. حلو جدًا، جدًا. بجد آه، صح. ك إمم. إمم، وبتش وبتشتغل اللي أنت بتحبه، وقاعد في البيت بتجيب فلوس كمان من شغلك اللي أنت مش مقيّد بيه بقى ب ب بحاجات بالتزامات معيّنة فطبعًا ده يعني آآ، بصراحة ال التجربة أو الفشل مش هاقول عليها فشل، هاقول عليها كانت تجربة في حياتك كانت نقطة تَحوُّل ج جامدة جدًا في حياتك خلِّتك عندك طموح، خلِّتك أقوى، خلِّتك عندك ذكاء كمان أكتر في إنك أنت ب في قراراتك اللي أنت بتاخدها.
بالضبط. بالضبط كده. وعايز بالضبط، وعايز أقول لِك حاجة برضه، اتأكدت وقتها حاجة حلوة أوي، إن لو الواحد ما فشلش في حياته عمره ما هينجح، الفشل هو بداية الطريق للنجاح، أنا بقيت متأكد من كده، إن الفشل ده بداية طريق النجاح فمش معنى إن أنا فشلت يبقى أفضل قاعد بقى وبتاع وكده، وعارفة اللي هو أفضل قاعد بقى وأقول لنفسي لأ ده أنا وأقعد أر عارفة زي ما تقولي أندِب بقى على حظي وبتاع، لأ طبعًا، قوم واتحرّك، ما فيش مشكلة إن أنا أتحرّك، أنا يعني عارفة اللي هو إيه، <tsk> أنا شاب، لسه في سن ال في سن الشباب، فأستغِل شبابي قبل مثلًا ما اكبر في السن أو حاجة زي كده برضه، أستغِلُّه صح.
امم. إيه هي؟ صح، صح. صح، كلام جميل. بالضبط. إمم. صح. ت تج تَجرُبتك آآ، جميلة جدًا، جدًا، ويُحتَذَى بيها. وأنا باشكرك جدًا، جدًا.
لا، لأ عفوًا على إيه، أنا باشكرِك برضه إن أنا يعني اتكلّمت وأنتِ سمعتيني برضه، شكرًا جدًا ليكِ.